آه ،آه، آه. أهو كله غالبًا في ال weekend يعني. هو بيبقى يوم السبت هو أكتر يوم كده تصحى الصبح، تخلّص الأول تنضيف البيت ت تاخده مَسْحة سريعة، ترمي هدومك في الغسالة. آآ لمّا يخلصوا تبقى تحطّهم في ال تنشرهم. وبخلال كل ده وهو شغّال، باكون باقعد باجهّز بقى الأكل اللي هو واحطّه في عِلَب بعد كده بلاستيك حرارية كده وخلاص. فبيبقى نُص يوم ي مثلًا بالاقي نفسي إن أنا خلّصت كل حاجات ال الأسبوع، وأنا فأنا بارجع من الشغل وما ورايش حاجة. ودي أحلى حاجة في الدنيا. يعني أنت يعني كل الحاجات اللي أنا باحكيها لك دي، أنا باعملها من باب إن أنا عايز اعملها. أنا عايز العب gym، أنا عايز اذاكر شوية، أنا عايز اقرا كتاب شوية، أنا عايز <tsk> ال ال وأنا باحب أنا أنا باحب اعمل آآ activities كتيرة جدًا، وباحب اخرج، وباحب أستكشف مطاعم جديدة وبتاع. فأنا دايمًا بيبقى عندي فرصة أي حد يقول لي أي حاجة بعد الشغل إن أنا اعملها آه. في حياة بعد الشغل. <laughs>
إمم. آه، حلو. آه. إنك أنت تعملها. إمم. آه، آه، فهمت. آآ طيب الخبرة دي جت لك من بدري، والّا الموضوع كان صعب عليك في البداية؟ يعني أول ما سافرت هل هل نفس الش أنت نفس الشخص ال اللي عرف كل الخطوات دي، وفِهم يأقلم نفسه، والّا كنت في البداية تحس إن الموضوع مش مش صعب؟ إمم.
إمم. إمم. أنا خدت مثلًا 6 شهور مثلًا من المرمطة في الأول، <laughs> وإن أنا باستكشف اعمل إيه. وكمان أجيب الأكل منين واحضّر إيه، وإيه الأكل اللي بياخد <tsk> لحد ما لقيت الأكل اللي بيبقى تسويته سهلة، وسريعة، وما بياخدش مواعين كتيرة <laughs> والطُرُق دي كلها. بتاخد فترة <laughs> خدت فترة عقبال ما بقيت سِت بيت شاطرة. <laughs>
يا نهار ابيض! آه، عرفت أنت ال إمم. آه ،آه، آه طبعًا الغُربة الغُربة برضه علّمتك، وروّقت عليك. <chuckles>
آه، آه، طبعًا، طبعًا. لا لا لأ اتعلّمت، وبقيت بقيت حتى لمّا بارجع وع وابقى قاعد مع أهلي أو كده يعني، ب بقى الموضوع بالنسبة لي روتين آه. الحاجات دي بتفيدك إب ما ب <tsk> ما بقتش احس يعني ز زي ما أنا كنت زمان حاسس إن أنا كل حاجة ورايا حاجات اخلّصها. ما عنديش الإحساس ده. أنا عندي حاجات عايز اعملها. مش حاجة لازم اخلّصها، فهو الاتنين دول بصراحة الفارق الكبير بالنسبة لي.
آه. تحس بقيمتها. إمم، إمم، إمم. أكيد، أكيد. آآ طيب في ال يعني م ال لمّا مثلًا تنزل مصر آآ أجازة، ال ال ال طبعًا اتعوّدت على الطبخ، واتعوّدت على الحاجات دي، والغسيل، خلاص بقت حاجة فيك. هل بتحس إن أنت أول ما بتنزل كده أنا لازم إيه، أساعد الناس دي، والّا والّا والّا الموضوع وخلاص بتفصل أول ما بتنزل، زي ما بتفصل كده بين الشغل، وقبل الشغل؟
إمم. آه. آه، آه.